Senza i s i soldi, senza il soldo, il vile denaro, come come posso raggiungere quel livello di felicità? È difficile, mi ci vuole tanto tempo, vengono a man perché io non non voglio metter su famiglia sa consapevole che non
Eh, eh. Assolutamente. Eh, io guarda, non ho uhm, ho io ho deciso eh, sì. No, no, assolutamente, è una cosa pazzesca. Io assu non ho uo voluto avere insomma no non non non avevo questa necessità della famiglia, e e ma pe pensando ad avere un figliolo ora, un figlio vedo il mio nipote, mi accontento del nipote che è n comunque è piccolo. Vedo i costi, sono una cosa una cosa fuori fuori se se tutto è un salasso da d da dalla scuola a se ti serve una babysitter, non parliamo poi se devi portarlo, ehm, all'estero, al nido, io mi ci ho amici a Londra che pagano più di 1000 € al mese per il nido del figlio, cioè. Cioè robe veramente fuori stiamo andando in una società sì, sì. Una società un po' m sbilanciata da questo punto di vista, anche perché poi la maggior parte della gente lavora qua 40, 60 ore la settimana per, ehm, a per avere il minimo n sì. Sì, sì. Minimo minimo proprio sindacale, mhmm, una volta c'era la la moglie che stava a casa a guardare i figli, adesso devono lavorare tutti perché ehm, e quindi è anche u anche eh, certo! Per carità, per carità. Però, per sarebbe anche carino dire o che sia la moglie o l'uomo come fa per esempio, un mio amico fa l uhm, in Germania, lavora la moglie che ha un buon ottimo lavoro e lui sta a casa a guardare i bimbi. Co così va benissimo, ma, ehm, qua in Italia se se c'è una casa in affitto devono lavorare tutti ed e altrimenti come fai? E bimbe e i bambini vengono ente ignorati pe' 8, 10 ore al giorno, quindi.
Mh. <chuckles> Eh, beh. Improponibili, impressionante, certo. Mh. Mh, mh. Fuori di testa. Sì, sì, sì. Esa Per poi rimanere, diciamo, in uno status uguale identico a quello di prima. Eh. Cer Che poi, come è giusto che sia, eh. Perché, nel senso eh. Eh. Eh, eh. Assolutamente, assolutamente. Ah. Ma guarda, ti dico b banalmente, eh. Ehm, guarda d ho 2 doman no, ho 1 do ho anche 1 domanda dopo, quindi ricordamela perché spesso dimentico quello che voglio dire. Ehm, sempre sul discorso affitti per dire, io t'ho detto sono uno studente no, e pe e frequento l'università di Bologna. Non so se hai sentito per puro caso n nel TG, il caro affitti di Bologna che c'è an un po' la stessa cosa a Milano
Sì, sì, sì, sì. Anch'io, quindi non ti preoccupare. Okay. N n non di recente, ma me lo posso immaginare, me lo posso assolutamen
ho dei ho dei compagni universitari che ti giuro fanno una fatica a pagare anche solo l'affitto, perché poi gli propongono, ehm, camera, uhm, in 4 persone con 4 brandine, cacciate lì, 1 bagno, una cucina che cade a pezzi, uhm, in un seminterrato, seicento euro al mese. Cioè, ma n <chuckles> di cosa stiam parlando?
Eh, certo. Ah. Eh, eh, eh. Eh. D <sighs> Eh, eh, eh, eh. Di cioè, ormai divideranno anche appunto le camere, non solo le case, no? I bagni.
Sì. Sì. Diciamo che s secondo me i soldi non no non saranno più sinonimo di felicità solo quando sarà tutto più vivibile e gestibile, e e uno può finalmente organizzarsi i soldi senza dover star lì con l'acqua alla gola e pensarci troppo, cioè

Ehm, vive nella zona centrale lui, n non è vicino al mare. Ora ehm, aspetta vediamo se mi ricordo il nome
No, vabbè, io vado nella zona Yucatan dove c'è Cancún e Cenotes, que quelle lì. Esatto, esatto, esa no, magari era lì, te lo chied te lo te lo rubavo come guida turistica. <chuckles>
Ah, okay, okay, sulla costa quindi sì, sì, sì, sì. E il no, no. Eh, vole magari, si guarda, em è uno dei motivi per cui non sono ancora andato a trovarlo è perché sta un po', mhmm, in mezzo al niente, diciamo. Ehm, sì, sì, ora se mi viene in mente poi dopo ti dico ti dico come si chiama la città.
Eh, okay, oka è un po' un po' raggiungibile. Dai. Ah, vabbè, g giusto per curiosità.
Quindi ti fai un po' di mare, un po' di mhmm, un po' di entro terra, lì è stude essere stupendo, eh?
Faccio un po' di mare, un po' di entroterra, un po' di sì, sì, sì. No però ti dicevo, uhm, sono un po' impegnato perché adesso io ogni anno cerco di sacrificare un po' l'inverno per metter su 2 o 3 soldi in più
Certo.
per poter farmi almeno delle vacanze un po' più lunghe, perché ormai di di fare tipo il weekend fuori porta, città europea, così ho ho perso un po' la voglia e l'interesse. Preferisco molto di più mettere da parte più soldi
Okay, okay.
e e farmi la vacanza più lunga.
È sempre più dura poi, ora con i costi della vita che aumentano. Eh, anche farsi le vacanzine breve è diventato un salasso, quindi come quella tua strategia mi sembra funzionante, guarda.
Guarda, ti dico ti dico Guarda Eh, guarda, ma mi mi mi mi piacerebbe tanto essere ricco sfondato da <chuckles> da poter viaggiare sempre, però sai come si dice? I soldi
Eh.